Fíjate que recientemente me he dado cuenta que las distracciones que tengo para concentrarme en mi trabajo cada día van aumentando. Y, mm, yo creo que es porque considero que ya me está aburriendo mi trabajo como que, o sea, sí lo tomo en serio, pero ya resulta que como tengo que dar asesoría en línea con algunas personas, algunos clientes, eh, me resulta muy, muy pesado estar escuchando las quejas que, eh, se les explica a los clientes que deben hacer y cómo deben hacer, y pues sencillamente, eh, algunos honestamente no lo entienden. Otros, sencillamente quieren obtener más de lo que se les puede dar. Y bueno, ese es el, el motivo por el cual no me gusta tanto mi trabajo y resulta que encuentro distracciones. Como, por ejemplo, estar pasando tiempo en redes sociales, o incluso, pasar más tiempo haciendo ejercicio. ¿Qué me podrías aconsejar, o qué recomendación me podrías dar para que esto no vaya subiendo más de tono?
Fíjate, que esto que comentas, es una una situación compleja, eh, ha de ser frustrante, ¿no?, el hecho de estar trabajando, ya en algo que, no te está llamando más la atención. En algo que, ya no te está llenando, y que al contrario, te te te está causando algo de estrés, eh, pero para poder, este, decirte algo, me gustaría ahondar un poquito más, en en esta situación. Comentas tú, de estas de estas distracciones, eh, ¿dónde pasan más estas distracciones? O sea, ¿en casa, o en la oficina, mientras estás trabajando? ¿Dónde dónde las has notado, que sucedan con mayor frecuencia?
Ujú. Claro. Claro. Mira, el trabajo lo realizo remotamente, eh, y lo hago desde casa. Incluso, es muy cómodo, porque, eh, si un día decido no salir, completamente de casa, y estoy trabajando, lo puedo hacer. Pero cuando no salgo, es que me empiezo a distraer, con algunas otras, eh, redes sociales. O incluso, con conceptos que quiero aprender. Me meto, y me empiezo a profundizar en los temas, en el en el chat GPT o en el Google. Y cuando voy a la oficina, que son veces muy esporádicas, eh, me distraigo, y que digo: "Bueno, pues voy a aprovechar que salí". Me voy al gimnasio, o me voy a jugar algo de deporte. Y resulta, que me quedo más tiempo, del que era normal. Entonces, es en esos dos escenarios, en que suceden las distracciones.
Pero, estas distracciones que comentas, por ejemplo, de cuando te vas a hacer deporte y te quedas más tiempo de de de lo regular, eh, el hecho de de ir a hacer ese deporte y quedarte más tiempo, ¿lo ves como algo malo, te ha causado algún problema el quedarte de más tiempo?
Ujú. Pues sí porque me distrae y y y y le doy más tiempo, entonces ya cuando llego al trabajo, me quedo enganchado con, eh, tal vez las 3 repeticiones que no hice de más o el punto que perdí por no haberme fijado dónde iba la bola y entonces empiezo a tener problemas en el trabajo porque me dicen: "Oye, pero es que la persona te estaba hablando, no sé, de un problema de de la llanta del coche y tú le estabas hablando del motor". Entonces, cuando me supervisan en cuanto al rendimiento, se dan cuenta de que yo estaba completamente distraído. Entonces pues sí considero que es algo que que no debería de estar sucediendo. Ya traté de hablar con, eh, mi gerente y decirle: "¿Sabes qué?, cámbiame de área porque esto está resultando muy, eh, contraproducente, ¿verdad?", porque, no sé, como que considero que estoy teniendo poca tolerancia o poca empatía con las personas, pero insisto, son muchas personas, la mayoría son las que quieren abusar de las garantías que nosotros podemos proponer. Entonces, es ahí donde pues ya no estoy a gusto.
Ya, ya entiendo. Entonces sí, sí, sí está causando un un problema en tu ánimo, ¿no? El hecho de estas de tener lo que son estas distracciones, y a pesar de estas distracciones, pues el flujo de trabajo que tienes, las personas que hasta cierto punto tú notas de manera que quieren abusar, ¿no? Del sistema, del del servicio que tú ofreces, y esto pues ya te está empezando a a afectar, ¿en qué otros sentidos has notado que te ha afectado? O sea, entiendo que te ha afectado en lo emocional, incluso, en tu tolerancia, pero cuéntame, ¿te ha afectado esto también con tu familia en casa? Quizás, con si es que estás casado con tu esposa, si tienes hijos con tus hijos, o incluso, en la salud. ¿Has notado que te ha afectado en alguno de esos rubros?
Ujú. Ujú. Ujú. Fíjate que en cuanto a la familia y en cuanto a mi esposa, la verdad es que no hemos tenido problemas, porque ellos están inmersos en sus actividades y, eh, no, no hay, no hay problema por ese lado, pero sí ahora que lo comentas un poco, eh, en mi salud. De hecho, hubo un día en que sentí un fuerte dolor, así como que en la parte inferior izquierda de, de abajo de las costillas, y -y alguien me dijo: "No, lo que pasa es que es el hígado, eh, has de estar haciendo muchos corajes". <chuckles> Y sí, efectivamente, pues, fue cuando empecé a a a a notar que que hubo 2 personas que sí me sacaron de mis casillas, porque yo ya les daba que les daba toda la referencia de que sus garantías no se iban a poder poner. Y y resulta que, pues, es que yo me había distraído, porque ellos hablaban, es el ejemplo, ¿no?, de que hablaban de las llantas, y yo les estaba hablando del motor. Entonces
Sí.
pues no, nada más me enojé en balde, porque e ellos e estaban hablando de una cosa, y yo decía otra, ¿no? Entonces me me enojé primero por no haber puesto atención, y luego me enojé, porque además de que estábamos hablando de otra cosa, ellos querían abusar de las garantías. Entonces pues, sí la distracción me me llevó a tener esa, e esa mal función de del hígado, y y ya ya estoy hasta haciendo estudios de tener de que no vaya a tener hígado graso y <swallows> cosas así. Entonces, pues, ese ese ha sido como que el el problema de de manera física, y no tanto de forma familiar, porque afortunadamente me puedo desconectar de del trabajo, ya lo veo hasta como una distracción, ¿no?, también eso de desconectarme del trabajo. Sí, así es lo que me sucede.
Claro. Okey, okey. Muy bien, mira, pues entiendo esta esta parte que comentas y ,en efecto, ¿no?, hay que prestarle bastante atención a la situación de la salud, el hecho de que este trabajo no te esté, pues, causando que no te esté dañando más de lo que te está beneficiando, ¿no? En ocasiones, eh, la respuesta, pues no es lo económico, sino un lugar en el cual tu salud, tu paz mental pueda pueda estar tranquila y si ya no es algo que que te esté gustando, pues, quizá, ¿has pensado tú en en cambiar de de de trabajo, de rubro, de departamento o sí crees que deberías de dejar estas q tú crees que dejando estas distracciones de las que comentas, de esta todo esto que que sobrepiensas o que piensas y que no te permiten concentrarte en el trabajo? ¿Tú crees si las dejaras, tú crees que tu desempeño mejoraría en el trabajo o de plano es algo que ya con lo que ya no disfrutas, ya no eres feliz?
Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Yo creo que las distracciones son el resultado de la falta de interés que tengo ahorita en en el área donde estoy trabajando, o sea, sí me gusta mucho, incluso atender las garantías cuando un producto sale mal y me siento hasta útil en servirle a las personas porque se les da su garantía. Pero lo que me molesta, lo que me enoja, son los abusos. Entonces, como me he estado dado cuenta que de 10 llamadas, 8 quieren abusar de las garantías, eso es lo que me ha estado generando un conflicto. Entonces, yo considero que algo positivo Y que creo que, dejaría de distraerme es que me cambiaran de, de área en un área más, eh, ya como que me pasaran a las personas que van a recibir la garantía y que yo no tenga que saber por qué la piden. Entonces yo creo que por ahí, eh, podría, eh, ser. ¿Qué opinas?
Claro. Oye, y y, mm, me me surge la la duda, la curiosidad, ¿alguna vez has has has llegado?, o sea, ¿ha sido tanto tu desacuerdo y tanto tu enojo y tanto el abuso de estos clientes que comentas, que hayan llegado a ofenderse por por palabras?
Ujú. Pues, mm, la verdad es que lo he evitado. Ellos sí, de hecho, es algo que no estamos estamos capacitados y eso pues tampoco me distrae mucho porque, sabemos y y sobre todo cuando una persona es abusiva, eh, inmediatamente cae en el uso de de lenguaje obsceno. Entonces es algo que es, haz de cuenta el primer curso que nos dan como para eh, distinguir que una persona quiere ser abusiva o incluso los que, eh, están tratando de hacer un fraude, eh, lo primero que comienzan es a a a insultar porque una persona que es legítima trata de contenerse lo más posible porque si no, entonces, pues puede perder su garantía, ¿no? Entonces sí considero que esa no es una, una distracción, pero sí me va mermando poco a poco y e impide que me concentre en el trabajo, ¿verdad?
Por supuesto. Oye, y e es bueno, es bueno el tener lo que es este sentido de paciencia y de tolerancia a la frustración. Basado en todo esto que, que me cuentas, me parece que sí sería importante, eh, yo te aconsejaría, te sugeriría que pongas en una balanza los pros y las contras de este trabajo, qué tanto te beneficia y qué tanto te daña y basado en eso que hagas, puedes empezar a tomar una decisión. Esto que comentas de tener una buena comunicación, eh, es es es bueno que tú realices unas buenas prácticas de comunicación con tus jefes directos para que de esta manera puedas, ver la manera de seguir haciendo esto que te gusta desde otro punto de vista, desde otra arista, a lo mejor pedir un un cambio de de departamento, algo en el que no tengas que, em, lidiar tanto con con estos clientes, eh, abusivos que comentas para que de esta manera también tú puedas, eh, mejorar esa distracción y de igual manera puedas, eh, tener una una paz mental sin dejar de hacer lo que te gusta. En caso de que tú veas de que hay respuesta negativa o que de plano es algo que ya no se le puede dar solución, pues también que evalúes, ¿no?, el posible cambio de trabajo, quizás en algún, rubro igual, pero que tengas, eh, otro departamento. <clears throat> Otra cosa que me gustaría, <swallows> aconsejarte es que, trates de organizarte de mejor manera, ¿verdad? Que tengas tiempo para todo, establece horarios, ¿no?, eh, aquí voy a trabajar, aquí voy a salir a hacer deporte, aquí voy a jugar con mis amigos y aquí puedo y tengo el tiempo para poder de distraerme, ¿no? Esto para que puedas aclarar tu mente, ¿verdad? Y no te lleves el trabajo a casa y ni la diversión al trabajo. ¿Cómo ves?
Ujú. Sí. Sí. Ujú. Claro. Seguro. Ujú. Claro. Claro, suena muy bien, y sobre todo eso de, de organizarlo y, y me quedo con platicar con los superiores, muchísimas gracias por tus consejos.
No hay nada que agradecer. Tú puedes, éxito.